ああ、なんかやっぱりあれですか、なんか結構なんか、あの、個人行動とか、の方が割と好きなタイプではありますか？やっぱり。
はい。 そういうタイプです。あの、旅行も基本、一人で行ってます。
<laughs> ああ。はあ、あ、じゃあ、旅行も行かれるんですね、キャンプとは別で。
そうですね。旅行も結構、海外も一人で大体行きますし。
ええ。 わあ、すごい。 はいはいはいはい。
うん。まあ、なんですかね、人と行く楽しさとは別で、やっぱり好き勝手できる、あの、邪魔されないっていうのが好きなのかなと思います。
うーん。 確かに確かに。<laughs> ああ、そうですよね、やっぱりなんかあの、他の人と行ったりすると、なんか自分がなんか行きたいところを提案、1つ提案したんだから、なんか相手の行きたいところにもなんか、なんか、え、ちょっと配慮した方が絶対いいだろうなとか、考えたりしますもんね。うん。
うん。 ええ。 そう。 そうなんですよね、その、あの、実際に、あの、友人の行きたいとこに一緒に行ったりすること自体は別にいいんですけど、そういうことに頭を悩ませれるてるっていうのが、もうその時点で嫌なんですよね。
はいはいはい。 うん、はい。 <laughs> 確かに、まあ、そうでそれでね、なんか楽しさがあの、オーバーしてくれたら、なんか、それよりも超えてくれれば全然いいんですけど、け、コスパって考えると、あの、苦労に対するね、楽しみっていう意味だとやっぱり一人の方が、いいって場合も全然ありますもんね。
うーん。 ええ。 そうですね。 うーん。 ですね。特にやっぱり食べ物なんかは、それぞれ好みがあるんで
はあはあはあ。 うーん。 あ、そうですね。
ええ、こっち食べたい、あっち食べたいとか。それは結構、ね、人と揉めたくないんです。
あ。<laughs> へえ。確かに確かに。ええ、どうですか、キャンプでよくこれ使うな、この食材、自分好きだから買うなとかありますか？なんか。
やっぱりあ。 ああ、そうですね。キャンプ、このしま必ずあの、一応お米は持ってくようにしてます。
ああ、あ、じゃあ、なんかあれすか、なんか、あ、なんだっけあのあの、缶みたいな、飯盒で炊いたりしてるんですか？缶みたいなやつ。<laughs> で炊かれたりするんですか？
飯盒、はい、缶みたいな。<laughs> そうですね、まあ、は飯盒というかあの、いわゆるあの、なんていうんですかね、昔ながらの飯盒ではなくって、あの、ま洋式飯盒って言われるのかわかんないすけど、弁当箱みたいな形の
うーん。 はいはいはい。

はあ。
で、それであの火から離して、で、あの、布にくるんで10分ぐらい、あの、蒸らし時間っての置くと、もうそれだけであの、美味しいお米が炊けちゃいます。
うん。 うんうん。 はい。 はあはあはあ。 うん。 ああ。やっぱなんかある程度、ちゃんとなんか調整とか、なんか自分人のせん出来るやつじゃないの難しいんですね、米って。うん。
はい。 うそうなんですよ、やっぱ。とにかくあの、一定の火力で、強すぎないってのがポイントかなって学びました。
ああ。 ああ。いや、普通の火はね、あの、ひゃ風とかによ、全然なんか熱くなったり、<laughs> 弱くなったり、あ、繰り返しそうですもんね。
ええ。 そうそうそう。<laughs> うそうなんですよね、もう完全に炎に包まれた状態とか、あの、急に弱くなって、ちょろちょろ弱火になっちゃったりとか。そうなるとやっぱりお米を炊くには適さないですね。
ああ。<laughs> うん。うーん。 いや、もうそう考えると、炊飯器の凄さつさうん、なんか理解できますよね。<laughs>
そう、ですよね。 うーん。まあ、でもそれが楽しみでもありますけどね。
うん。ああ、うん、うん。ま、確かに、なんか上手くね、あの、いかないっていうのも楽しみにできる感じはありますよね、自然中とかだて。うん、はあ、でもどうですか、なん、結構なん、キャンプとか、ま、コロナ禍からやられてるって話でしたけど、なんか一つはやっぱりなんかそういった、ま、別に今のなんか米以外でも、なんか失敗とかってありました？なんか。
うそうですね。ううううーん。 はい。 失敗はやっぱり初めの頃、ま、最初の1回、に2回目ぐらいかな、あの、とにかくテントを張るのが一人だとうまくいかないっていうのがあって、え
うん。 はい。 ああ。 ああ、例えば。
で、特にかえっと、風の強い日だったんですよ、最初が。
あ、はいはいはい。うわ。
そうなると、あの、誰も抑えてくれる人がいないとか
あ。あ、確かに飛んで、いなんか、い立ててる途中で、なんかなんでしたっけ、ペグとか、なんか打たなきゃいけないのに、なんかなんか飛んでっちゃうな、このままだとみたいな感じですかね？
そうなんです。ほん うはい。 う、そうなんですよ。あの、ペグ打つ前に、もうあの、すでに、ああってほんと漫画みたいに追いかけてったこともありますしね。
うん。 <laughs> うんうん、そん時は、どうしたんですか？
いやいや、あの、周りの人もみんなに見られながらね、取りに行きましたよ。
あ。<chuckles> うわ。あ、結局それでもうあの、一人であの、う打てたんですか？とか立てることできたんすか？うわ、すすごい、それは。
ええ。 打てました打てました。 やっぱそれで少し学んで、あの、もう少し考えて、あの、風が当たんない場所に立てるとか。
ううん。 <chuckles> ああ。